ก็อยู่จนแบบว่าคนที่นู่นน่ะ คือเราเคยไปทำงานเป็น bread and breakfast ที่หนึ่ง เขาก็บอกเรานะ บอกว่าแบบ โอ๊ย your accent อะ too americans แบบว่า you have to change it อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ "อ้าว ทำไมฉันต้องเปลี่ยนด้วยล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย บอกว่า นั่นแหละ "เธอต้องเปลี่ยน เธอจะต้องเปลี่ยนมาเป็น British" อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอก "มันจำเป็นด้วยเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ อา ก็ฟังแล้วก็ปล่อย ๆ ไป
ค่ะ อ้าว อ๋อ เพราะว่าเขาฟังไม่ออกเหรอคะ?
อ๋อ ไม่ค่ะ เขาคิดว่าสำเนียงเขาแบบไฮโซและเป็นผู้ดีมากกว่า เป็นออริจินัล ใช่ เขาบอกว่า อา สำเนียงเขา "เธอ เธอก็รู้นี่ว่าภาษาอังกฤษมัน คือ English English ก็คือ เป็นใครเป็นเจ้าของคะ? England ฉันเป็นออริจินัล"
โอ้โฮ นี่แหละคือที่ หนึ่ง Number one นะคะ ใช่ เขาเป็นเจ้าของไง เขาเป็นคนสร้างภาษา
ใช่ เขาก็เลยแบบว่าต้อง เธอต้องเรียนรู้ออริจินัล อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยบอก อา "โอเค ได้" อา แล้วหลังจากนั้นน่ะ เราก็รู้สึกว่านอกจากภาษาที่เราจะต้องปรับตัวแล้วอะ เรื่องการเป็นอยู่ การกินอยู่ อะไรอย่างงี้ด้วย เพราะว่าอาหารน่ะ เราก็เป็นคนไม่ชอบพวกแบบว่า
อืม
creamy เราไม่ชอบกินพวก
เออ เป็นอาหารฝรั่งเนี่ยไม่ชอบกินเลยเนาะ มัน มันทำให้เราทานแล้วรู้สึกเลี่ยนไหมคะ?
ใช่ ๆ คือ โดยส่วนตัวเราไม่ชอบอะไรที่เป็น creamy อยู่แล้ว พวกแบบว่าสปาเกตตีคาร์โบนารา อะไรอย่างเงี้ย ไม่กิน อา เราจะกินเป็นซอสมะเขือแบบ พวกแบบ อา มะเขือแล้วก็ ใช่ อย่างพิซซา อย่างเงี้ย พิซซาที่นู่นก็ไม่ใส่ซอสมะเขือ เราก็ขัดใจเรามากว่าทำไม? <laughs> เขาแบบ แล้วแบบพอเรา
อืม เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ที่มันมีรสชาติ ส ใช่ แล้วเราเคยลองทำไหมคะ?